Oo, naabutan nila na parang na naghihingalo. Literal daw na naghihingalo kasi merong, ah, merong alam mo yung nilalagay sa kamay, sa daliri, yung pulse oxygen? May gano'n kasi yung lola ko. So, may nakakabit do'n, tapos unti-unti nilang nakikita na ano parang, fa-fluctuate taas, baba, taas, baba. Minsan sobrang taas, tapos biglang baba, tapos biglang unti-unti nang ano oo, bababa. Tapos ano, ayon inupo daw nila, pero naghihingalo. Alam mo yung parang nahimatay na nagkakamalay, parang gano'n daw. Tapos ayon, tapos ano, huling ano yung lola ko daw bigla siyang huminga na sobrang lalim na isa, tapos yun na. Oo, tapos parang, <breath> isang gano'n. Oo, gano'n daw. Tapos parang sabi nung kapatid ko, parang grabe daw talaga 'yon. Tapos ako nung kinuwento niya sa akin yun, pinagpapasalamat ko na hindi ko 'yon nakita, kasi parang oo, kasi parang ang hirap. Kasi siya, yung kapatid ko parang ano siya, eh, parang devastated talaga na ano, na parang, sabi niya oo, sabi niya, "Grabe, sa lahat ng apo niya, sa'kin niya talaga tinapat." sabi nung kapatid ko, ayon. Siya nga, siya nga, siya yung paboritong ano, siya yung paboritong apo.
Mm. Oh. Mm. Mm. Mm. Oh, tapos. Mm. Nag-flat na? Oh. Mm. Hmm. Malalim, oh. Ay! Pinakahuling hininga talaga, 'no? Oh. Na hindi mo nakita? Oo, ta Mm. Oo, nakaka-traumatize talaga 'yan. Oo. <laughs> Baka siya yung favorite. <laughs> Oh. <chuckles> 'Yun pala, eh. <laughs>
Oo, tapos ayon na parang ang hirap. Pero nakita ko yung ano, nakita ko yung katawan niya na nakahiga do'n sa kama, na hindi pa na ano, ah, hindi pa na, nadadala sa mm, mm, hindi pa siya nadadala sa ano, ano bang tawag dun, yung ieembalsamo? Oo, 'yon, 'yon, sa morgue, hindi pa. Iyon nagpaa yun para sa akin, iyon yata yung ano, yung huling pamamaalam. Kasi parang hindi pa ko nakakausap na ano, na nagpaalam ako talaga sa tao, na alam niya din. Kasi bihira din, 'di ba, parang depende sa tao, eh, kung open siya na makipag-usap, eh.
Mm. Pero ano na siya no'n, wala na siya no'n? Hmm. Sa morgue? Mm. Oh. Mm. Oo. Bihira talaga. Mm, parang ang karamihan 'yong gano'n lang, eh, 'no, 'yong bigla biglaan, na
'Yon. Oo, oo, mm.

Mm.
Parang binlock-out ko yung yung time na dumating yung mga paramedics, yung parang sini-CPR pa siya, medyo maano, eh, yung 'pag CPR. Ewan ko lang kung naka-saksi ka na ma-ano talaga siya aggressive.
'Yon, oo. Oo. Oo, ma an oo. Yung pang yung parang oo yung parang ang sakit kasi kailangan daw talaga ano para umepekto lalo na pag, mm, mm. Ayun.
Oo. Kailangan talagang madiin, eh. Mm. Puwede talagang masira yung ano mo yung ribs mo, sa CPR, so, 'yon. Sa'kin 'yon ang ti-na-try kong hindi alalahanin ang inaalala ko yung mga, time na masasaya yung nandito pa siya.
Oo. Mm. Oo. Mhm.
Okey naman, nagwo-work naman. Ikaw ba?
Mm. Mm. Sa'kin siguro ako kasi, 'yon nga nabanggit ko di ba, na parang pinoproseso yung kumbaga hinahanda ko na yung sarili ko. Pero yung, um, huling ano na 'yon parang 'yon din iniisip ko na din na okey na din na, na parang wala naman ako napagsisihan sa, um, relasyon namin, yung relasyon ko sa lola ko na kasi matanda na din siya kaya parang mas madaling tanggapin. Pero sana nandito pa siya di ba, may mga gano'n naman talaga. Ayun.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. 'Yon lang ang mabuti 'pag matanda na talaga mas madaling tanggapin, oo.
Oo, oo, madali. Oo, ayun, ayan ang ganda ng usapan natin. <chuckles> Salamat.
Ayan. Oo, maraming salamat ulit. <chuckles>
Madami akong natutunan sayo.

Ayun, ah, ako kasi ano, um, bale madami na din kasi akong ano, um, nasaksihan na ayun nga sa mga kamag anak hin ano parang andami kasing matatanda sa amin sa probinsya tapos ano kaya parang alam mo 'yon nakita ko yung pattern sa kanila na kapag, um, once na nilagnat yung isa, parang ano, na matanda na talaga tapos parang doon na, alam mo 'yon tuloy-tuloy na nagkakasakit, oo, may mga nadidiskubre na, na-ano na, na sakit, oo. Tas minsan naman kapag may nadulas, napilayan gano'n, ah, oo, do'n na talaga nagbe-bed-ridden nagkakaroon ng dementia, ayun parang wala na din. Tapos, 'yon dahil sa mga gano'n ko na experience parang napapansin ko na at parang alam ko na din kapag ano kapag may nakita akong, um, taong may sakit parang masasabi ko na, um, baka malapit na o kaya kailangan ng magpaalam, oo, na napapansin ko kung maka-recover pa o hindi. Um, do'n sa tanong mo na ano tinutulungan yung sarili ko na harapin ang huling paalam, siguro hindi ako agad nagpapaalam. Parang ako mismo sa sarili ko, inihahanda ko muna, ako mismo na ano na parang, "Ay ano na to," na parang, "ano na, ah, baka hindi na siya maka recover." Ganyan tapos
Hmm. Mm. Oh! Mm. Mm. 'Yon na yung umpi oh! Iba-iba sakit. Mm. Oh, ay mahirap yan. Mm. Hmm. Mm. Malapit na. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Oo, tama naman. Mm.
Yon 'pag unti-unti ko na siya naihahanda yung sarili ko tas natatanggap, ako mismo na yung ano, ah, nagpapaalam pero hindi ko pa direktang sinasabi. Tulad nga nung sinabi mo kanina na parang ano, parang mas ipapakita mo yung, um, pagmamahal mo, 'di ba, quality time ganyan, ayun. Pero hindi pa ako ulit hindi ako nakasaksi talaga ng huling hininga kasi parang hindi ko kaya. Oo, ikaw ba ikaw ba nakasaksi ka na ba ng gano'n?
Hmm. Mm. Oo, hindi ka pa na hindi mo pa naa-ano. Oh, ako ano isang beses oo, <chuckles> yung lola ko.
Oh, talaga. Oo.
Kasi ano, tawag nito. Medyo nanghihina na rin siya pero hindi pa namin masyadong inaasahan.
Mm. Hmm.
So, one may isang linggo na nag-stay siya sa'min kasi hindi siya dito nakatira sa'min. Pero
Oo. Mm, mm.
Gusto niya daw mag-stay dito ng isang linggo.
Mm.
Kasi kung saan siya nakatira dati ano, parang busy sila so, hindi siya masyadong ma
Oo, naalagaan. Ano 'yon may sakit na ba siya o parang katandaan?
maalagaan, mm.